เอ่อ ผลม้งผลไม้เราก็จะเป็นกลิ่นผลไม้เหมือนเดิม เงี้ย มันก็ไม่มีกลิ่นเนื้อ หรืออะไรติดมา อืม จิบ
ใช่ ๆ ถือว่าดีครับ ถือว่าดี ตรงนี้มันก็ พัฒนาไปเรื่อย ๆ เนาะตรงนี้ ซึ่งผมคิดว่า
ใช่ ใช่ค่ะ
สัก 10 ปีเนี่ยคนก็จะมาใช้อะไรพวกนี้มากขึ้น ก็เหมือนกับ อ่า สมาร์ตโฟน ซึ่งสมาร์ตโฟนจากแต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้มีใครสนใจมากเนาะ สักเท่าไร
อุ๊ย ถ้า ถ้าเทียบตอนอายุตอนนั้น ก็คือราคามันไม่ได้ด้วยค่ะ <chuckles> ถ้าตอนใหม่ ๆ เลยนะ ราคาไม่ได้ด้วยค่ะ มันก็เลยยังไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไร คนที่ใช้โทรศัพท์จริง ๆ คือคนที่แบบ จะ คุณจะต้องมีเงินน่ะ อย่างงั้นเลย ตอนที่มัน เอางี้นะ ตอนที่มันเป็นปุ่มกดก่อนเนาะ แต่พอมันเขยิบมาเป็นสมาร์ตโฟนแล้วอะค่ะ ดูราคามันไม่ได้ ไม่ได้หนักหนาเหมือนตอนที่มันเป็นปุ่มกดแรก ๆ นะ อืม มันก็เลยมีแบบใช้กันทั่ว ๆ บ้านทั่วเมืองได้ ประมาณเนี้ยค่ะ ถ้าทางนี้คิดว่าประมาณ ประมาณ 10 ปีเหรอ 10 ปีวิถีชีวิตคนเราก็จะเปลี่ยนไป เพราะว่าทุกอย่างก็จะ ง่ายขึ้นด้วยมือสัมผัส
จนมันมาเรื่อย ๆ เนี่ย <chuckles> อือฮึ อา ครับ อืม ใช่ ๆ
แค่นั้น จิ้มนิ้วเดียว ทุกอย่างทำงานหมดเลย ว้าว!
อือฮึ ใช่ ๆ คือทุกอย่างมันมี แงะ มันมีมาหมด แล้วแหละครับ ซึ่งตอนเนี้ย แต่ปัญหาก็คือราคาที่คนธรรมดาจะจับต้องได้มากกว่า ว่าจะอยู่ใน Range ประมาณไหนเท่าไร ตรงนี้มันก็ต้องรอให้แบบว่า อ่า เอาจริงเราต้องอาศัยพี่ พี่จีนครับ ถ้าพี่จีนทำมา ทำแบรนด์ ทำอะไรพวกนี้ สินค้าพวกนี้มาเยอะเนี่ย มันก็จะเป็นในเรื่องของ ใช่ มันก็จะมีการกดดันในเรื่องของตลาดเนาะมากขึ้น
ตอน อืม ใช่ ใช่ ถูก ใช่ค่ะ <laughs> แล้วมันก็จะถูกลง ใช่ไหม? อืม อืม เออ ใช่ ๆ
แบบนั้นมันก็จะทำให้เราได้ใช้ของถูกบ้าง
อืม จริง จริงค่ะ จริงค่ะ แต่ถ้าอยู่ คิดไปว่า 10 ปีมันก็คงแบบ โอ๊ย ใกล้แล้วเหมือนกันนะเนี่ย ไม่ได้ไกลเลยอะ <giggles> โอเค วันนี้ขอบคุณมาก ๆ นะคะที่มาแชร์กัน ล ด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะค่ะ
อือ ครับ ๆ ได้ครับ เช่นกันครับ สวัสดีครับ